Này bạn ơi, bạn có hay, kiểu là, nhắn tin cho người quen, người thân hay là bạn bè không ấy? Với lại có bao giờ bị hiểu lầm qua tin nhắn chưa? Ờ, có rồi á hả?
Ừm. <chuckles> Có, ừm. À, rồi, thật ra mình rất hay nhắn tin, nhắn tin rất nhiều từ người thân, bố mẹ rồi thậm chí cả ông bà, rồi là bạn bè thì chắc chắn rồi. Ờ, nhắn tin, ờ, rất là nhiều, gần như là suốt ngày nhắn tin, ờ, chứ không ít khi gọi điện lắm, còn ừm.
Thế Ờ. Ôi, thế luôn ấy hả? Nói chung là cái việc mà bạn sử dụng tin nhắn là cũng khá là đa dạng mà cho tất cả những cái đối tượng đó, đúng không? Chứ không phải là chỉ giới hạn của bạn bè đấy. Thế thì bạn thể kể những cái lần gần nhất ấy mà bạn bị hiểu lầm qua tin nhắn được không?
Đúng rồi. Không không giới hạn gì đâu. Ừm. Thực ra thì lần gần nhất thì, à, bảo lần gần nhất mình cũng không nhớ lắm đâu. Thế nhưng mà tựu chung lại nhá, những cái lần mà nhầm lẫn á với bạn bè đi chẳng hạn. Kiểu như là, hiểu lầm nhau theo cái, kiểu là, mình có thể là mình đang nói chuyện với bạn bè đấy về một cái vấn đề gì đó rất là bình thường, thế nhưng mà chỉ cần mình nói mà mình cái câu đó mà nó hơi nghiêm túc một tí này, và nó lại thiếu cái icon là, kiểu, mặt cười đi chẳng hạn, thì là Đúng rồi, không có cái biểu tượng cảm xúc đấy, là tự nhiên nhiều lúc bạn mình còn tưởng là mình đang mắng nó hay là mình đang khó chịu gì với nó cơ. Ấy, thành ra là đấy thì mình thấy là cái hiểu nhầm đấy là hay gặp nhất. Đúng rồi, là thường là cứ a
Ừ. Ừm. Ừ. À, thiếu cái cái, a, kiểu, biểu tượng cảm xúc đó, đúng không? Là lại thay đổi câu nói liền, đúng không? <chuckles> Ờ, cũng nguy hiểm đấy chứ nhỉ? Ừm, thế thì khi mà bạn, kiểu Ừ. Khi mà bạn nói mà gây ra hiểu lầm như thế thực ra thì không phải là cái chủ đích là bạn muốn gây ra, đúng không? Mà chỉ là bạn nói với một cách bình thường thôi. Nhưng mà người ta hiểu lầm như thế ấy, thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Ừm. Thì đó, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, những cái lúc mà người ta hiểu lầm như thế thì, à, tất nhiên người ta khắc nghĩ mình là đang mắng người ta, hay là đang khó chịu gì đó ấy. Thì là tự nhiên người ta cũng sẽ hỏi mình người ta cũng sẽ hỏi mình là "Ồ, làm sao mà khó chịu thế?" thế này thế kia, mình phải lập tức là có thể là mình sẽ phải gọi điện luôn và mình bảo là "Không, ai, a, khó chịu gì đâu. Câu chuyện đây đây là chẳng qua là có thể là chắc là tao nhắn thiếu cái icon nên mày tưởng là là tao đang bực mình thôi." Đấy. Hoặc là cũng có thể nói như thế nhưng mà bằng tin nhắn.
Khó chịu ghê ấy nhỉ? À, thế luôn á hả? <chuckles> Wow, cũng hay luôn nha! Ừm, có nghĩa là lúc đấy là bạn phải thay đổi cái phương thức liên lạc khác luôn, là bằng gọi điện luôn chứ không phải là nhắn tin giải thích nữa, đúng không? Cũng hợp lý đấy chứ!
Đúng rồi. <chuckles> Đấy, ừm. Với cả nhiều khi là ừm.
Thế sau khi mà bạn giải thích xong xuôi bằng cái việc là gọi điện như thế ấy, thì bạn của bạn có hiểu không? Với lại, kiểu, có hóa giải hiểu lầm ngay lúc đấy không?
Ừm. <chuckles> Có chứ, thì, à, nói như thế rồi thì, à, chả hóa giải và chả hiểu ý. Có cái là là nhiều lúc là khi mà nói trao đổi biết là là nhầm ấy thì cả hai cũng, kiểu, cười, bảo: "Biết thế thì thêm cái mặt cười vào, có phải là đỡ mất thời gian là giải thích là" ừ. Đấy, đúng rồi. Cả cái việc nhắn tin này đôi lúc là nó cũng ừm, nó làm thiếu đi cái cảm xúc của những cái việc là thay vì tương tác như gặp mặt nhau ngoài đời ấy thì nó sẽ dễ hơn.
À, đúng rồi. Nghe chứ không phải là đỡ nghiêm túc, đúng không? Đấy. Thế xong Ờ.

À, thực ra thì, à, cái hiểu lầm ấy mà tính của mình mà đã bị hiểu lầm thì mình không bao giờ mình bỏ qua đâu, bởi vì nhiều khi mình đâu có phải là ý mình như thế, đúng không? Mình đâu có giận dỗi gì hay mình đâu có có, kiểu như là, tỏ ra khó chịu gì với người ta, mà để cho người ta hiểu ví dụ hiểu lầm mình là mình đang khó chịu thì cái đấy thì mình nghĩ là hơi oan ấy. Thì mình sẽ nói để cho người ta hiểu là mình rất là thoải mái, vui vẻ, không có vấn đề gì cả và và s ừm, người ta hiểu lầm. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không bỏ qua đâu. Mình sẽ phải nói.
À, thế à? Cũng hay á. Đúng rồi. Ừm! Đúng rồi, t tại vì cái cảm giác khi mà bị hiểu lầm như thế nó cũng khá là khó chịu mà, đúng không? Mà bạn thì lại muốn là không có bị hiểu lầm như thế nên là phải nói thẳng với nhau đã. Lúc đấy là giải quyết, ừm, triệt để cái vấn đề luôn, đúng không? Thế thì bạn có thể mô tả cụ thể đúng rồi, bạn có thể mô tả cụ thể hơn một vài cái tình huống mà bạn thấy là khi mà cái việc nhắn tin như thế này nó không có đạt được cái hiệu quả nữa ấy, mà phải chuyển sang cái việc là gặp mặt trực tiếp, hoặc là gọi điện được không?
Đúng rồi. Ừm. Thì đó. Thì đấy. Chả ai muốn bị hiểu lầm. Ờ, thực ra thì, ờ, ờ, nói để vào một cái trường hợp cụ thể thì cũng khá là khó vì mình chỉ nhớ được những cái trường hợp, kiểu như là, nó, ơ, khôi hài một tí. Như vừa mình nhắc với bạn ấy là về cái icon, còn đâu là ví dụ bây giờ để mà nhớ đến một câu chuyện thứ hai thì nó đúng là một cái câu chuyện khá là khôi hài, từ ngày xưa mình nhớ gặp 1 lần là cái, ơ, người, ờ, người bạn đó, ờ, họ nhắn tin cho mình là không dấu cơ, người ta lại không ghi dấu vào thế là thành ra, ừm, khó dịch, thậm chí còn sai cả chính tả, là nhắn là "Ra đến chỗ hẹn.'' Đấy, có nghĩa là người ta ý là người ta nhắn cho mình là ra, ờ, hẹn mình ra cái chỗ hẹn đấy, thì người ta lại nhắn là không dấu.
Ờ, sao ấy? Ừm. Ừm. Ôi, không dấu luôn á hả? À. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ, thế lúc đấy là bạn có hiểu ngay cái vấn đề ấy chưa? Hay là về sau bạn mới hiểu?
Mình mình không hiểu vì là tin nhắn không dấu mà xong lại còn sai chính tả, nghĩa là từ, ờ, ra ra thì phải là "r" r rổ rá, đúng không? Thì, ờ, bây giờ người ta lại dùng, ờ, viết sai chính tả là từ "ra" là da da dẻ đấy, da da của con người đấy, ghi là "Da đen." Ờ. Đấy, thế mình đọc câu đấy thành: "Da đen chó hen." <laughs> Thế mình bảo là "Ủa, thế tự nhiên sao lại sao lại bảo mình là "Da đen chó hen." Ơ, không hiểu là như thế nào?" Nên là cuối cùng là cũng khá là buồn cười, gọi cho nhau thì mới hiểu là "À, ra đến chỗ hẹn", khổ thật đấy, đã kh sai chính tả rồi, xong lại còn không dấu nữa. Ừm. Đấy.
Ừm, khó ghê ha. À, đúng rồi. À! Đúng rồi, thế lúc đấy là có thể hiểu nhầm luôn cái ý nghĩa của cái câu đấy luôn mà, đúng không bạn? Khá là buồn cười ha! Ờ. Cũng là một cái sự hiểu lầm khá là buồn cười đó, đúng không? Chứ không phải là một cái sự hiểu lầm là cũng nếu m kiểu như bạn lúc đấy đọc là "Da đen chó hen" là nếu mà giả sử bạn hiểu theo cái ý đấy mà bạn không có hỏi người ta ấy, là trong lòng của bạn chắc chắn là lúc đấy cũng sẽ có sự khó chịu mà, đúng không?
<coughs> <chuckles> Ờ, khó chịu thì cũng không đến mức độ thế, ờ, chỉ, gọi là, hơi khó hiểu này, rồi là cũng, ưm, không hiểu tại sao tự nhiên người ta lại bảo mình là "Da đen chó hen." À, đấy, nó cũng, gọi là, một cái thắc mắc trong đầu thôi, chứ còn mình, ờ, thường thì mình cũng không bao giờ khó chịu quá. Đấy, thế cho nên là mình mới bảo rồi, mình chỉ nhớ đến những cái trường hợp mà nó khôi hài, nó buồn cười thôi. Chứ còn những cái trường hợp mà hiểu lầm theo, kiểu, nghiêm trọng thì mình thấy là về tin nhắn thì ít khi, ơ, mình gặp tình huống kiểu như thế.
Ừm. À, thế thì cũng hay. Ừm.